देखिए आज का जो समय हो गया है ना, उसमें हर किसी की दिनचर्याएँ ऐसी होती जा रही हैं कि अ, कहीं न कहीं हर उम्र में लोग तनाव से गुज़र रहे हैं बच्चा है, बूढ़ा है या हम युवा भी। तो अ, जब आप तनाव की प्रक्रिया से गुज़रते हो, आपको तनाव होता है तो आप कौन-सा पहला कदम उठाते, कौन-कौन से उपाय हैं या क्या तरकीब हैं आपकी? उसके बारे में बताइए थोड़ा।
<clicks tongue> हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि आजकल का जो दिनचर्या है, अ, काफ़ी व्यस्त रहा रहता है। अ, मतलब आजकल तो ज़्यादातर सारे ही लोग जो है बा घर से बाहर निकल के काम करते हैं, आप बोल सकते हैं कि मानसिक तनाव हो या शारीरिक तनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अ, हर किसी को ही होता है, और हाँ, बिल्कुल, मुझे भी बहुत म ये तनाव जो है होता है। अ, ज़्यादातर अगर म बोला जाए तो मानसिक तनाव अ, ज़्यादा होता है शारीरिक तनाव से अ, ज़्यादा क्यों? क्योंकि अब ये जो काम का अ, प्रेशर है उसकी वजह से तनाव तो होते ही हैं और अ, मुझे स्पेशली जो है थोड़ा-सा अ, गुस्सा आने वाला जो समस्या है वो ज़्यादा है, एंगर इश्यू जिसको बोलते हैं, हाँ जी। तो उसकी वजह से जो है मैं अ, काफ़ी तनाव में रहती हूँ। अ, छोटी-छोटी चीज़ें जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे ये तनाव हो जाता है, अ, मानसिक तनाव जो है। अ, तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे तनाव होता है अ, आपने आप को शांत करने का और कोई योगा कर लिया या मतलब होता है ना कि मैं ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ कि अ, खुद पे ध्यान देना और खुद को शांत रखना। तो हाँ, मुझे लगता है कि अगर खुद पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे और खुद को शांत रहने की कोशिश करेंगे तो अ, तनाव से काफ़ी मदद मिल सकती है।
हाँ। सही बात है। हाँ। सही बात है। हाँ। अच्छा। <laughs> क्या बात है! हाँ। बिल्कुल। हाँ। क्या बात है! बहुत खूबसूरत और आपने कहा आपको एंगर इशूज़ हैं और अ, आपको गुस्सा आ जाता है। अब ज़रा बताएँगे कि किस तरह से गुस्सा आता है? और कौन-सी बातों पर आता है? साथ में ये भी बताएगा कि कौन सी उम्र से आपको ये जो अ, आदत है वो है? और बहुत प्यारी-सी आदत कौन सी उम्र से है?
जी, हाँ। हाँ, जी। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। <chuckles> ये प्यारी-सी आदत तो नहीं बोल सकते हैं अगर बोला जाए तो। प्यारी-सी तो नहीं, बाकियों के लिए अ, एक बहुत ज़्यादा समस्या वाली अ, जो है अ, इशूज़ हो सकते हैं। अ, क्योंकि अब हर छोटी चीज़ में अगर आप चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं ना? अ, तो एंगर दिखा रहे हैं। तो आगे वाले को भी थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि हाँ जो है इनसे तो बात करना ही बेकार है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि हाँ, दोस्त भी जो है काफ़ी कम बन जाते हैं और बनते हैं और कितने जगह पर तो ऐसा होता है कि दोस्त बनना भी नहीं चाहते हैं। अ, कि चलो छोड़ो इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो समस्या है मुझे अ, छोटे से ही है, अ, बचपन से ही। अ, मैं आपको बोल सकती हूँ। और तो हाँ जी वो छोटे से ही ये जो एंगर्स जो इशूज़ हैं थोड़े से फॅमिली एनवायरनमेंट की वजह से अ, मुझे मेरे अंदर वो है। और जैसे-जैसे अ, बड़ी होती गई, तो वो जो बचपन में थे वही जो आदतें हैं या जो चीज़ होते हैं, वही ग्रो अप अ, खुद के साथ-साथ वो भी अ, बड़े होते जाते हैं आप बोल सकते हैं। तो हाँ, अ, तो बचपन से ही है ये जो एंगर इशूज़ हैं मुझे। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी इशूज़ होता है अभी। अब बचपन में तो खाली एंगर इशूज़ थे। अब बड़े होने के बाद क्या है? एंगर इशूज़ भी है और उसकी वजह से जो है आपको तनाव भी होता है।
जी। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। अच्छा। क्या बात है। जी। हाँ। जी अ, बिल्कुल और <sniffs> कई बार होता है कि वो चिड़चिड़ापन जो है अ, उतना ज़्यादा नहीं होता और गुस्सा भी हम उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिन जो हमारे अपने होते हैं। और अ, अगर वो शायद हकनुमा कुछ लोगों की आदत है कि हक से हम उस तरह से होते हैं। वरना अ अजनबियों से कौन गुस्सा होता है? तो वो भी बात है। और देखिए तनाव है तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तनाव के मुख्य ते कारण क्या हो रहे हैं? आज के समय पे जिसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि हर कोई तनाव में है हर कोई अ, चारों तरफ इन्टर इंटरनेट होने के बावजूद जहाँ हर रोज़ लाखों लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं। इंटरेक्शन होते हैं। हम लोग इतना सबकुछ मनोरंजन कर सकते हैं, इसके बावजूद भी तनाव का यूँ बढ़ना अ, क्या तय करता है, और किस वजह से है?
जी, हैं। जी, हाँ। बिल्कुल, वो तो है। हुँ, हुँ। हुँ, जी, हाँ, अ, मुझे लगता है ना कि अ, जो है अभी तनाव इतना ज़्यादा बढ़ने का जो मेन कारण है अ, जैसे कि अ, आपने अ, शुरुआत में ही बताई थी व्यस्त ज़िंदगी। अ, जो ये बहुत रोजमर्रा की ज़िंदगी है आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त है, लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। अ, पहले थोड़ा-सा इससे पहले के समय की बात करें तो उस टाइम पर लोग जो है इतना बिज़ी नहीं थे अ, हर तरफ से पहले जो था कि अ, काम जो है अ, 2 हिस्सों में बाँटा जाता था अ, 1 महिला को करने के लिए, है ना? 1 पुरुष के लिए। तो अभी के ज़माने क्या हो गया है? महिला भी अ, सारे घर के काम भी कर रही हैं, और पुरुष भी सारे घर के काम कर रहे हैं और महिला-पुरुष जो है वो बाहर के काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो काम का जो बोझ है ना वो ज़्यादा हो गया है, अभी हाँ, देखा जाए तो। अ, घर भी चलाना बाहर जाके काम भी करना, साथ-साथ में आप फैमिली जो है वो भी लेके चलना और जिस हिसाब से जो मतलब होता है कि समय परिवर्तन हो रहा है और जो जनरेशन जो है बहुत आगे से तेज़ी से बढ़ रहा है, उस चीज़ को भी बैलेंस करके उसके साथ-साथ चलना। तो ये सारी चीज़ें जो है अ, करने का जो बोझ है उसकी वजह से अ, काफ़ी तनाव जो है अ, सबको ही होता है। क्योंकि वही है ना अब अगर आपको अ अ, मतलब होता है नहीं कि अ, विश्राम करने का समय नहीं मिलेगा, और आप काम में घर पे हो या बाहर हो बहुत व्यस्त रहेंगे और बिज़ी रहेंगे। तो फ़िर मानसिक तनाव हो या अ, और खाली मानसिक नहीं शारीरिक तनाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वज़ह से। तो मुझे लगता है कि ये काम और भागम-भाग ये भागा-दौड़ी जो है आजकल जो इतना ज़्यादा है, उसकी वज़ह से है।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल। क्या बात है। हाँ। हाँ। सही बात है। हाँ। सही बात है। हाँ। सच बात है। जी, अ, तो आपको जैसे कि आपने बताया कि अमूमन अ, तनाव हो जाता है और गुस्से की वज़ह से आपको ऐसा होता है जो कि आपको थोड़ा-सा आपने बताया, लेकिन अगर हम तनाव की बात करें तो अ, जो जि कभी होता है ना कि किसी शाम हमारा मन बहुत ज़्यादा अ, उदास है किसी चीज़ को लेकर। या हमारा मन नहीं लग रहा है खीज हो रहे अपने आप में ही। क्या ऐसा होता है कि अ, इसके कारण टेक्नोलॉज़ी भी है कि हम देर तक फ़ोन चला लेते हैं। और या फ़िर इसका इसके साथ में हम इतने ज़्यादा घुल-मिल गए हैं कि ह्यूमन इंटरैक्शंस जो है उनको अ, उनके भाव को समझना भूल रहे हैं इसके बारे में क्या ख़्याल है आपका?
हाँ, जी। जी, हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, जी। अ, तो जी, हाँ, बिल्कुल, इसमें जो है ये टेक्नोलॉज़ी जो है अ, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, जैसे मैंने बताया कि आज जो न्यू जनरेशन है जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें काम का जो अ, मतलब लोड है जो बोझ है वो तो है ही है। साथ में जैसे कि जनरेशन के साथ-साथ चलने का जो एक मतलब होता है ना कि रुतबा आप बोल सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि कोशिश, क्योंकि अब ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएँगे, है ना? आपके बच्चे भी हैं, उनके साथ-साथ चलना भी ब मतलब बहुत बड़ा रोल होता है ये। तो टेक्नोलॉज़ी जो है बिना यूज़ किए भी अ, मतलब होता है ना कि आप रह नहीं सकते, अ, करना ही है, यूज़ करना ही है उसको। पर जो है हाँ, ये बिज़ी लाइफ़ में जो है आपको थोड़ा-बहुत जो समय मिलता है, उसमें आप खुद को देने की बजाय आपको थोड़ा ज़्यादा जो है टेक्नोलॉज़ी में मतलब होता है ना कि आप समय बर्बाद कर देते हैं। उसकी वजह से भी काफ़ी तनाव होता है क्योंकि अब आप दिन-भर काम करके आ रहे हैं ना? आपको आराम करने की ज़रू ज़रूरत है, विश्राम करने की ज़रूरत है। आप मतलब मेंटली भी अगर स्ट्रेस हो तो लोगों से बात करने की ज़रूरत है। उसकी जगह पर आप आके रूम में एक जगह पर शांत से बैठ के आप फ़ोन चला रहे हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहोगे, तो आप है ना। आप फ़िर कैसे एक्सप्रेस करोगे आपको क्या समस्या है, और उससे कैसे आगे निकल पाओगे। तो निकल पाने के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस बैठके अगर फ़ोन चलाओगे। तो उससे तो आप निकल नहीं पाओगे ना तो हाँ टेक्नोलॉज़ी जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है।
हाँ। जी। सही बात है। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। सही बात है। हाँ। सही बात है। ज़ाहिर सी बात है। क्या बात है। सही है। हाँ, बहुत खूबसूरत और आपने अ, हाँ सच में बहुत ही अच्छे से बताया। अ, देखिए अ, कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं, तब भी हम अपने रूटीन को उस हिसाब से नहीं कर पाते कि कम से कम हम तनाव के अ अ, तनाव से ना घिर पाएँ। तो आपके अनुसार एक हेल्दी रूटीन क्या होना चाहिए, एक अच्छी दिनचर्या क्या होना चाहिए? जिसे अपनाने के बाद तनाव जो है वो हमारे बहुत कम नज़दीक आ पाए और हम तनाव से मुक्त हो सके?
हुँ, जी। हाँ। हुँ। जी, हाँ, बिल्कुल, देखिए तनाव अ, ना होना तो अ, व वो ना के बराबर है पॉसिबल नहीं है, अभी के ज़माना ज़नव ज़माने में बोल सकते हैं जनरेशन में। तनाव तो आपको होगा ही पर उससे बचने का ऐसा भी नहीं है कि रास्ता ही नहीं है, रास्ता बिल्कुल है और आपको देखना है अ, एक टाइम रूटीन बनाना है जैसे कि आप सुबह उठते ही आँख ओ ओ मतलब खोलते ही आजकल क्या है फ़ोन की तरफ हमारा ध्यान होता है, ठीक है फ़ोन उठाओ और दस पंद्रह मिनट जो है या फ़ोन में स्क्रॉल करना है। किसने कौन-से कपड़े पहने हैं? कौन कहाँ जा रहा है? उस उस चीज़ मैं आपको ज़्यादा ध्यान है ना कि आप उठे है ना, 2-4 मिनट अपने मतलब नेचर के साथ कनेक्ट करें। सुबह उठके थोड़ा-सा ग्रीनरी जो है वो देखें, वॉक में जाए, पार्क में जाए अ, मेडिटेशन करें। उसकी जगह पर जो है आप अगर हाथ में फ़ोन लेके आधा 1 घंटा वेस्ट करेंगे तो तनाव जो है बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। तो अ, ऐसी छोटी-छोटी जो अल्टर्नेट चीज़ें अगर आप करेंगे तो बिल्कुल जो है वो तनाव कम हो सकता है शाम को भी जब अब काम से आ रहे हो तो अ, जो है 2-4 पल ज अपने फैमिली के साथ बिताइए। यहाँ अपना मतलब होता है कि विचार जो है साझा करिए दिन-भर में आपने क्या किया, क्या नहीं किया क्या समस्याएँ आईं, तो अलग-अलग सुझाव भी दे सकते हैं। फैमिली और आपको उस से निकलने में मदद भी कर सकते हैं। तो हाँ, थोड़ा-सा आपको अपने आप पे और अपने फैमिली पे ध्यान देना चाहिए नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। और अ, सबसे बड़ी बात है कि अ, जो है व्यायाम करना एक्सरसाइज़ जिसे बोलते हैं, अगर एक्सरसाइज़ करेंगे अपने बॉडी को भी फिट रखेंगे। तो आपका जो अ, मेंटल हेल्थ है मानसिक जो अ, स वो स्वास्थ्य हैं वो काफ़ी अच्छा होगा इंप्रूव होगा और आपको तनाव से जो है काफ़ी मतलब मदद मिलेगा इस चीज़ में। तो हाँ, जी ये सारी चीज़ें अपनानी चाहिए।
बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। क्या बात है। जी। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। बिल्कुल, सही बात है। क्या बात है! जी। हाँ। सही बात है। जी। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा प्यारे तरीके से आपने बताया, और अ, ज़रा ये बताइए कि आपका रूटीन क्या रहता है, और जब आपको आपने बताया कि कभी-कभी खीज हो जाती है। कभी तो अ, क्या ये पार्टिकुलर किसी रिश्ते के साथ में ऐसा होता है कि उसमें आपका बहुत खीजा बना रहता है, या घर में सभी को या सभी जानते हैं कि हाँ उसका भाई स्वभाव ऐसा है और उससे थोड़ा-सा दूर ही रहो तो अच्छा है। तो अ, किस तरह के फेसेज हैं आपके और क्या रुटिन्स हैं?
जी, हाँ। हाँ, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, जी। जी, हाँ। बिल्कुल, हाँ, ऐसा होता है अ, जैसे वातावरण जो है उसका भी बहुत असर है पड़ता है, आपके दिनचर्या में। हाँ फैमिली एनवायरनमेंट जैसे हो गया जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एंगर इश्यूज़ थे और अ, उसकी वज़ह से जो है मुझे काफ़ी अ, तनाव महसूस होता था, पर अगर आपका एनवायरनमेंट आपके पार्टनर या आपकी फैमिली जो है आपको सपोर्ट करें, और आपको जो आपका नेचर जो है आपका व्यवहार जो है ऐसा ही है बोलके उसको अ, रियेक्ट ना करें। है ना? और उसके बाद से आपको समझाने की कोशिश करें, शांत होके, तो आप धीरे-धीरे खुद ही ये रियलाइज़ करोगे और मतलब होता है ना कि अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे। तो हाँ, ऐसे ही करके मुझे मेरी सारी फैमिली जो है वो मदद करती है, और मुझे उससे बाहर निकालने के लिए हेल्प भी करती है और मेरा अगर आपको बोलूँ तो जो अ, नार्मल रूटीन है मॉर्निंग रूटीन। मैं अ, सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ। अ, जैसे कि मैं अपनी खुद को टाइम देती हूँ, सुबह उठ के मैं बालकनी में थोड़ा देर बैठती हूँ और मेरा जो रिचुअल्स है सुबह का घी कॉफ़ी अ, पीना, सुबह उठके अ, गर्म पानी पीना, उसके बाद घी कॉफ़ी पीना और मैं अ हाँ। आप बोल सकते हैं कि मैं अ, सुबह के जो मॉर्निंग टाइम है उसमें बिल्कुल भी टेक्नोलॉज़ी और फ़ोन का यूज़ नहीं करती हूँ, खुद को देती हूँ, अपने हेल्थ पे ध्यान रखती हूँ। तो इस सब की वजह से जो है स्ट्रेस काफ़ी कम होता है।
जी। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। बिल्कुल। सही है। बिल्कुल। अरे वाह! बिल्कुल। अरे वाह! क्या बात है! मतलब आपने बति अभी बताया कि आप सुबह-सुबह कॉफ़ी का यूज़ करतीं हैं। इसके लिए अ, कॉफ़ी आपको रिलैक्स रखने में काम करती है और अ, ज़रा ये भी बताइए कि इंस्टेंट अबर अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई तनाव में है तो अगर इंस्टेंट क वो क्या कर सकता है? वो कॉफ़ी पीकर अपने आप को थोड़ा-सा शांत करें, दिमाग को बदले या म्यूज़िक सुन सकता है? क कौन-सा तरीका ज़्यादा कारगर हो सकता है?
हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, हाँ। बिल्कुल अ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है ये, देखिए तरीके जो है अलग-अलग हो सकते हैं। आप अ, तनाव से निकलने के लिए ना अ, वो चीज़ कर सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ठीक है? मुझे जो है ग्रीनरी जो है बहुत पसंद है मुझे एक्सरसाइज़ करना, व्यायाम करना जो है बहुत पसंद है। तो मैं अ, सुबह उठ के अपने खुद को टाइम देती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, और एक्सरसाइज़ करती हूँ। वैसे ही आप डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, है ना? मेडिटेशन कर सकते हैं। और आपको अगर अ, नाम जप नाम जप बोलते हैं नाम जप में आपको सुकून मिलता है तो आप नाम जप कीजिए अ, वॉक में जाना पसंद है तो वॉक में जाइए। अगर आपको सुबह उठ के फ़ैमिली के साथ रह के बातचीत करना पसंद है तो आप बातचीत करिए। पर अ, मतलब फ़ोन से टेक्नोलॉज़ी से ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। और आपस में जो है वो समय बिताइए। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों के लिए जो अच्छा लगता है आपको करना वो करिए और अ, समय दीजिए इन सारी चीज़ों को। तो बिल्कुल हाँ, हर कोई चीज़ से जो है अ, आगे निकल सकता है तनाव से।
जी। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। अरे वाह! क्या बात है! हाँ। जी। बिल्कुल, क्या बात है और बहुत ही अच्छे उपाय बताए आपने। ज़रा नाम ज जप के बारे में बताइए? क्या आपका नाम जप करने का क्या तरीका है? और आप कब से कर रहें हैं? इससे आपको क्या फ़ायदे मिले हैं, थोड़ा-सा इस पर दृष्टि डालें?
हाँ जी। ऐन जी, हाँ। बिल्कुल अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने जैसे आपको बताया मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। तो इसकी वज़ह से बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स के साथ अ, बाकी रिलेशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहे थे। तो मुझे किसी 1 फ्रेंड ने सज़ेस्ट किया था अ, कि मेडिटेशन से अगर नहीं हो रहा है तो तुम जो है अ, अपने मन में जो है भगवान का नाम लेते रहो। अ, और अ, अपने दिमाग में जो है कोई भी थर्ड अ, मतलब होता ना, कि सोचने का मतलब थर्ड थॉट्स बोलते हैं ना कि, वो आपके दिमाग में आए ही ना तीसरी कोई बात। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं आप जाप कर रहे हैं 1 सेकेंड भी आप अपने दिमाग में कोई अ, ख़राब चीज़ें या कोई भी चीज़ ओवरथिंक करने के लिए समय छोड़ ही नहीं रहे तो आपको तनाव होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। है करेक्ट? तो आप मैं जो है, हर पल जो है भगवान का नाम लेती रहती हूँ उससे जो है मुझे एंगर इश्यूज़ में भी काफ़ी मदद मिला है। और तनाव तो अगर मैं बोलूँ तो सच में मुझे अभी तनाव बिल्कुल भी नहीं होता है। अ, मैं तनाव होता भी है तो अपने आप को बहुत ही नाम जप की वज़ह से जो है, शांत करती हूँ और मुझे बहुत हिम्मत मिलता है। और मुझे लगता है हर किसी को करनी चाहिए ये चीज़।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। हाँ। क्या बात है। हाँ। क्या बात है। क्या बात है! बहुत खूबसूरत और देखिए आपने अपने अ, जो इशू है उसको किस तरह से सुलझाया है कि वो आपके लिए एक आध्यात्मिक का रास्ता भी बना, और वो अ, किसी न किसी तरह से शांत भी आपको रखता है। आपने जितने भी तरीके बताए वो सच में परमानेंट और बहुत कारगर तरीके हैं। बहुत मदद मिलती है इससे और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। उम्मीद है आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
जी, हाँ। जी। जी, हाँ। मुझे भी अ, आपसे मेरे सारे विचार साझा करके बहुत अच्छा लगा। मैं भी आशा करती हूँ कि आपसे दुबारा बात हो। धन्यवाद।
शुक्रिया।